Karena saat itu, aku jadi kayak terbuka, eee, untuk, eee, oh, cara-cara burnout tuh, nggak cuman sekedar istirahat, sekedar cari temen cerita, tapi mhm. Cuma pengalihan, tapi kita mundur pun itu salah satunya, gitu.
Pengalihan Gitu ya, akhirnya memutuskan untuk, eee, resign itu tadi. Nah, tapi, eee, yang bikin penasaran nih ya, Kak ya, eee, apa namanya, eee, Kakak, eee, apa ya, sudah melakukan banyak cara seperti itu, eee, ada nggak muncul kesadaran bahwa, "Oh, aku ini sampai seperti ini karena aku merasa, eee, tertekan," atau orang bilang, "sampai kena banget gitu di perasaan, dengan apa yang dilakukan oleh atasan." Gitu?
Betul. Iya. Mhm. Eee, sebenernya pernah, mhm. Ada 1 momen di mana eee, jadi ternyata atasan aku itu kan, eee, ngelihat suka mengawasi CCTV, ternyata. Kan CCTV itu fungsinya buat menghindari ya misal ada anak yang berantem, atau apa, kita ada.
Gimana tuh? Mhm. Kejadian khusus harusnya, ya?
Gitu kan. Nah ternyata Iya, dan dia itu ternyata suka nguping, eee, pembicaraan karyawan-karyawannya, gitu. Itu kita ya baru tau. Dan waktu itu, aku sama 2 temen aku tuh lagi ngobrol, dan dia dengerin dari CCTV, dan salah denger. Jadi, aku ngob nah itu. <chuckles> Nah, itu, aku juga baru tahu juga, selama ini kirain, s buat kamera aja. Ternyata dia dengerin, dan waktu itu kita bertiga dipanggil, nah dia tuh salah dengar. Dia kira aku tuh ngomongin Sidi, Sidi itu panggilan untuk manajer di kantor aku, kan. Eee, kirain aku ngomongin dia, padahal aku ngomongin Cindy, iitu, dari, eee, apa itu, cabang lain, eee, marketing gitu. Nah, dia tuh ngirain aku ngomongin dia. Nah, di situ aku udah mulai kayak, "Oh, kok gini ya? Kok atasan marahin aku cuman karna obrolan?" Nah, itu aku sempat
Heeh. Oh, bisa ya? Dari CCTV itu bisa ada suaranya ya? Ah! <chuckles> Oh, cuman gambar aja, kan? Mhm. Mmm. Iya. Mhm. Gara-gara itu, heeh.
Mhm, tertekan, terus di situ kayak udah ada, "Oh, ini kayaknya emang harus, apa, mundur," gitu, "ini udah nggak ada caranya lagi gimana aku biar bisa mendingan kalo udah kayak gitu." Pernah sih ada pikiran gitu.
Iya. Mungkin karena, apa namanya, waktu itu, ini ya, kalau orang merasa didengarkan, sampai didengarkan kayak gitu, sampai disidang lah istilahnya, dipanggil, itu merasa, apa ya, kok nggak ada ruang, eee, bebas gitu untuk berekspresi, untuk bercerita, kan cuman sekedar ngobrol, ya kan? Sampai segitunya, ya kan? Jadi kayak, eee, kita ini, eee, apa, kalau kita bekerja, kayak gitu, terus ada yang mengawasi itu kayak apa ya, kayak seseorang yang nggak punya kebebasan untuk seperti dirinya sendiri, iya nggak, sih?
Mhm. Iya. Mhm. Iya, betul. Heeh, iya. Eee, aku juga masih suka jadi, apa ya, eee, sama temen-temen aku tuh kita suka ngobrolin kejadian itu berulang kalau aku. Karena lucu sih kalau sekarang dipikirin karena kok bisa gitu ada atasan baper. <chuckles>
Iya.